А. Ну, здесь и то, и другое. То есть, ам, я могу утром и работать более активно, и физически что-то выполнять. То есть самые такие сложные задачи я всё-таки оставляю на утро. На утро, на первую половину дня.
М. Классно. А первая половина дня- это примерно со скольки до скольки у тебя происходит?
Вот. А, но просыпаюсь я достаточно рано, обычно в 6 утра где-то. Э, и, наверно, наиболее активно я часов до, э, до 5, до 6 вечера, то есть по ситуации, конечно. <laughs> Но, в целом, да, то есть бывает такое, что, например, вечером, а, физически я устала, но умственно нет. Бывает наоборот. Но в первую половину дня, прямо до 12 я, наверно, на максимуме своих каких-то возможностей, сил и стараюсь, а, максимально всего переделать.
М. О, <chuckles> это не просто утро, это целый день. Мгм. М. Мгм. Например, что ты делаешь, когда просыпаешься?
Ну, после пробуждения я завтракаю. У меня, как правило, какие-то полезные сбалансированные завтраки. Я сама их готовлю, мне это всё очень нравится. Плюс они дают мне как раз энергию, чтоб оставаться продуктивной и много чего ценного сделать за день.
Мгм. Классно. А ты прямо сразу завтракаешь, то есть не идешь сначала, там, в душ или на зарядку?
А, иногда я делаю какие-то небольшие упражнения, но, как правило, я сначала выпиваю стакан теплой воды или даже 2 стакана. Сейчас я даже пью ещё хлорофилл, он тоже, а, заряжает энергией, это детокс для организма. <chuckles> Да, вроде того. Э, вот. И после завтрака у меня есть немножко времени, чтобы как-то проверить почту, какие-то социальные сети, посмотреть вообще, что произошло интересного за ночь. И после этого я пью кофе и готова покорять мир. <chuckles>
Мгм. М. Ты прямо как цветок, хлорофилл пьёшь. Мгм. М. Да ты что? Ну, а физическая активность когда начинается? Когда она вступает в это всё?